Ồ, thì mình ấy thì cũng đi làm giờ hành chính, làm văn phòng ấy, từ 8:00-5:00 chiều, đâm ra là, à, ừm, buổi sáng thì mình cũng không thức dậy quá là sớm đâu. Mình cứ dậy tầm 7:00 xong rồi đình đánh răng rửa mặt, ăn uống, rồi là đi đến công ty tầm 8:00 là mình vào làm. Thế thì, ừm, tầm đấy thì mình cảm thấy là, à, buổi sáng thì mình thấy rất là tràn trề lăng lượng đấy, thực sự là như thế, kiểu, mình khởi đầu một ngày mới rất là, à, ừm, gọi là, làm việc rất là hiệu suất, lúc đấy mình còn rất là tỉnh táo. Và buổi sáng thì mình cũng thường lại, ờ, hay, ơ, đặt cà phê, đặc biệt là cà phê muối cùng đồng nghiệp cơ. Thế thì vài tiếng đầu làm việc buổi sáng thì thấy rất là tràn đầy lăng lượng. Thế tuy nhiên là đến tầm trưa ấy là sau cái giờ ăn trưa thì là mình có nghỉ ngơi tầm 1 tiếng ngủ, ừm, giấc ngủ ngắn thôi. Thì sau dậy tầm đầu giờ chiều ấy, là đã bắt đầu cảm thấy là, trời ơi, buồn ngủ, xong rồi người nó cứ uể oải, uể oải, đầu óc nó nặng nề ấy. Thế là xong rồi cứ càng càng về tầm chiều từ lúc cái giấc ngủ trưa trở đi là mình lại càng càng, kiểu, thấy mình mệt xong rồi mình mình chán không muốn làm ấy. Đến cuối ngày á, dù có hôm nhá, còn có việc nhưng mà mình thường ấy, chỉ làm cho xong thôi, thế là không có sự chú hay là sáng tạo gì xong rồi còn không làm hết việc luôn á.
Ờ. Ồ, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, ừm. <laughs> Ừ. Công nhận nha. Ừ, trời ơi! Mình hiểu. Ch thật ra thì, à, mình cũng chia sẻ với bạn một xíu cái là á, cái việc mà mất đi những cái nguồn năng lượng vào buổi, kiểu như là, chiều chiều như vậy, mặc dù là buổi sáng rất là năng động, đúng hông? Thì, à, cái này nó cũng có một phần liên quan tới cách mà bạn đang, gọi là, à, phân chia cái cái thể lực của bạn trong ngày. Có thể ở đây là bạn cũng là một người rất là nhiều năng lượng vào ban ngày là vì lúc đó á, ơ, năng lượng của bạn nhiều bạn mới dậy mà, bạn mới ngủ dậy được nghỉ ngơi này nọ, rồi được ăn uống đầy đủ cho nên là buổi sáng nó lại cảm giác nó nó OK hơn buổi chiều. Nhưng mà bây giờ mình nói bạn nghe nè, ờ, mình, à, có thể biết được thêm về cái cái cách mà bạn nghỉ trưa hông? Tại, kiểu như là, lúc mà bạn ăn uống rồi nghỉ ngủ đồ đó.
Ừ, đúng đó. Ồ. Đúng vậy đó. Ờ. Được, vậy được.